Hello bạn! Ờ, chào bạn nha, thì mình á, là một người cũng khá là thành công về trong một vài cái như là người ta đã nói. Ví dụ như về công việc cũng có nè, ờ, về tình cảm cũng có nè, và cũng về tài chính thì mình cũng hông có vấn đề mà cần lo luôn. Thì bạn ơi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy luôn luôn là trống rỗng ở trong người á. Ví dụ như có những lúc mình sẽ cảm thấy là bị mất phương hướng nè, mình bị, ờ, kiểu, không biết là phải lựa chọn như thế nào, không biết là có nó có thực sự là đúng hay không. Thì không biết là bạn có thấy cái vấn đề này nó nó như thế nào bạn ha?
Ừm. Ừm. À! Vậy hả bạn? Ừm, à. Rồi. Thực ra thì đầu tiên ha, mình cũng muốn chúc mừng bạn tại vì cũng ít nga ít ai mà có thể, ờ, công nhận, có thể xác nhận được là, à, mình là một cái người có những cái sự thành công nhất định á. Cho nên là nếu bạn đã làm được điều đó thì bạn, kiểu, khá là thành công luôn á. À à, Tiếp theo thì mình ừ, thì mình cũng, à, để hiểu rõ hơn cái bối cảnh của bạn nha, thì mình cũng muốn biết là đối với bạn thành công là những gì, là như thế nào?
Vậy hả bạn? Ừm. Thì mình thấy nha, thì thành công của mình theo mình nghĩ á, là thứ nhất là về tài chính là có thoải mái nè, và thứ hai là về những cái mối quan hệ xung quanh của mình đều ô kê. Thì đó cũng là một cái rồi, và ngoài ra nữa thì về công việc thì cũng không có gì mà đáng quan ngại hết. Thì đó cũng là một cái mình cảm thấy là thành công, có ba yếu tố trên thì là đã theo mình thấy thì nó cũng là khá là thành công đó bạn.
Ừm, Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng nha, cái này mình cũng đồng ý nè. À, đó là những cái tiêu chí vô cùng quan trọng cho cái tiêu chuẩn thành công của ờ, trong, ơ, đa số với đối với đa số mọi người, đúng hông nè? Thì, à, vậy bạn cho mình hỏi đi là cái, ơ, cảm giác trống rỗng này nè từ kh bạn róc đầu có nó từ hồi nào ta?
Ờ. Ừm, đúng rồi. Ừm, thực ra á nha, thì mình cũng đã có cái cảm giác trống rỗng này cũng khá là lâu rồi. Thực ra là nó không không hẳn là từ cái lúc mà mình đã thành công hay chưa, mà là từ cái lúc mà mình đã mình bắt đầu mình đi làm đi, thì mình cũng có thu nhập đi, nhưng mà mình cảm giác nó không có đúng, nó có cái gì đó sai sai và mình nghĩ là mình sẽ phải chọn lại, và sau đó là mình cũng cá có đã từng là thay đổi một vài công việc thì nó cũng khá là thuận lợi. Ờ, và về tài chính thì mình cũng hông có cái vấn đề gì cần lo, nhưng mà mình cũng vẫn lại tiếp tục cảm thấy trống rỗng, cũng có thể, đó chính là mình vẫn chưa xác định được đúng cái mình muốn hay là do mình lại quá lan man về cái cuộc sống của mình á bạn.
Ừm, ô kê, ô kê, mình hiểu rồi nha. Ờ, vậy bạn cho mình hỏi chút xíu đi, là cái cảm giác này nè, nó có ảnh hưởng như thế nào tới chất lượng cuộc sống hay là hiệu quả công việc của bạn hông?
Ừm, cái này là có đó nha. Thứ nhất là về công việc đi, thì mình cảm thấy mình không có tập trung được nè, rồi mình làm cái này nhưng mà mình nghĩ đến cái kia chẳng hạn, thì người ta họ hay nói là "đứng nứa nồi này trông núi nọ đó". Còn về gia đình á, thì cũng hơi không có hòa hợp lắm, kiểu như là, bố mẹ thì có thể là sẽ muốn là mình là mãi mãi làm ở một công việc ổn định thôi. Nhưng mà mình thì dụ như mình cảm thấy nó không phù hợp thì mình lại nhảy qua về công việc khác, thì phụ huynh sẽ thường không thích lắm, thì gia đình sẽ có một chút cãi vã về vấn đề đó nè. Và còn về sở thích á thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nha, thì cái này nó hông có ảnh hưởng nhiều, chẳng hạn như là thời gian cho công việc này thì nó sẽ l ban đầu thì nó sẽ ít thì sau này nó sẽ càng nhiều hơn, thì cái sở thích của mình thì cũng bị ảnh hưởng do đó đó bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Vậy thì, ờ, không biết là những cái phản hồi của phụ huynh về những cái lựa chọn sự nghiệp của bạn á, nó có phải là một cái yếu tố ảnh hưởng tới cái cảm giác trống rỗng này của bạn hông?
Ừ, cái này là mình nghĩ có nha! Đúng là nhờ cái câu hỏi của bạn á, mà mình sực nhớ ra, đúng là, kiểu, phụ huynh ngày xưa á, là cũng mong muốn mình học cái này, học cái kia, nhưng mà cuối cùng là mình lại học chiều theo ý phụ huynh và sau này ra trường thì cũng một thời gian làm theo cái ngành nghề đó. Và mình cảm thấy không phù hợp, rồi sau đó mình cũng có đổi, đổi rồi xong là phụ huynh cũng hông thích, rồi mình lại đổi rồi mình lại làm. Nói chung là vì nó thuận lợi nên có thể là mình đã quên mất cái điều đó đó bạn.
À! Ô kê. Vậy, ờ, mình hiểu như vầy có đúng hông nha, có nghĩa là bạn đã nhiều lần thay đổi công việc vì cái mong muốn của phụ huynh, ờ, chứ không hẳn là vì cái cái, ơ, ý muốn của bạn, đúng hông?
Ờ. Đúng rồi. Chính xác, chính xác đó! Ừm, vậy thì không biết là nó như thế nào ha? Ừm.
À! Ô kê, ô kê. Ờ, vậy, ờ, bạn cho mình hỏi là bạn đã có ờ, đã có bao giờ mà bạn, ờ, thử những cái phương pháp hay là cái cái cách nào đó để mà bạn thay đổi cái cảm giác trống rỗng này, ờ, ờ, trong bản thân chưa?
Ờ, thực ra là mình cũng có thử vài cái. Thứ nhất là mình kiểu như cuối tuần á, là mình sẽ đi ra ngoài nhiều hơn, mình nói chuyện với lại bạn bè nhiều hơn nè. Nhưng mà đôi khi là nói chuyện với bạn bè nhiều hơn lại mình lại làm mình cảm giác nó không có lại làm cho mình cảm thấy hoang mang thêm nè. Đó, thì cái đó cũng là một cái mặt tốt mà cũng có cái một cái mặt xấu, và cái thứ hai á là mình sẽ dành thời gian đó cho sở thích của mình. Thì sở thích đến một lúc thì mình cũng mình thực ra là mình cũng hơi chán, kiểu như là thay đổi, mình cũng phải thay đổi, nên là về cái vấn đề để duy trì nó với lại là để gi làm giảm đi cái cảm giác trống rỗng với lại mất phương hướng đi á, thì mình nghĩ nó hông có có có thực sự là hiệu quả á bạn.
Ừm. Ờ, rồi. Ờm, hồi nãy, ơ, bạn có đề cập là khi mà bạn, ờ, trao đổi với lại bạn bè của bạn á, thì bạn, ờ, không những là không nhận được c cái, ơ, cái câu trả lời cho cái, ơ, gọi là, cái cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình, nhưng mà còn cảm thấy hoang mang hơn. Thì bạn có thể chia sẻ thêm với mình là những cái gì bạn bè của bạn, ừm, nói mà làm cho bạn cảm thấy hoang mang hơn, được hông?
Ừm, ừm. Mỏi. Chính xác. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, ví dụ như nha, ờ, bữa đó mình đi cà phê với bạn ha, thì mình gặp một cờ nghĩa là mình gặp bạn đó, bạn đó bạn làm ở trong một cái ngành khác mình và bạn đó cũng khá là enjoy cái công việc của bạn đó. Và mình và bạn đó cũng nói với mình là "Hay là mày thử làm cái ngành đó đi," rồi sau là mình cũng có một đoạn thời gian mình qua làm cái ngành đó. Và mình cảm thấy là nó có một chút k phù hợp tại vì là mình cũng có tố chất với lại mình cũng có kiến thức về cái ngành đó, nhưng mà sẽ không phù hợp ở chỗ cái tính cách của mình nó quá khác biệt với lại những người trong cái team đó, chẳng hạn, thì lại làm mình suy nghĩ là mình có thực sự là hợp với công việc này không hay là mình chỉ không hợp với team thôi. Đó, nó lại đưa cho mình lại một quay lại cái câu câu cái cái cái cái ban đầu là trống rỗng với lại mất phương hướng đó.
Ừm. À, rồi, ô kê. Ờm, sau khi mà mình nghe những cái chia sẻ của bạn á, thì, ờ, mình cũng có một vài cái đề xuất như vầy nè, bạn nghe thử coi có phù hợp với bạn hông nha. Rồi, ờ, đầu tiên á thì, ờ, ờ, mình có thể thấy được là bạn là, ờ, một cái, ơ, một cái người con mà rất là, cũng rất thương cha mẹ nè, vì bạn đã nhiều lần thay đổi cái cái, ơ, sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn vì mong muốn của phụ huynh rồi, thì cái đó là một cái điều mà nói thật là hông phải ai cũng làm được đâu nha. Ờ, cho nên là nội cái đó thôi á là mình thấy là bạn cũng cũng nên có một cái sự tự hào nhất định nha. À, và tiếp theo nữa thì bạn cũng rất là hay nữa tại vì bạn đã đi qua những cái ngành nghề khác nhau và bạn, ờ, bạn vẫn làm được cái công việc của mình, ừ, vậy chứng tỏ là bạn là một cái người có khá là nhiều tài năng và đó cũng là một cái điểm mạnh đó. Ờm, tuy nhiên ha, thì
Ừm. Ờ. Ô kê, mình nghe nha. Ô kê luôn. Ừm. Ừm. À, vậy hả bạn? Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ một số cũng có thể may mắn đó, ừm.
Ừm, ừm, rồi. À, thì mình, ờ, cái đề xuất đầu tiên của mình á, thì nó chắc là sẽ là về ph cái khía cạnh sự nghiệp và công việc đi. Thì, ờm, thực ra khi mà bạn, ờ, đã đi qua nhiều công việc á và trong một cái khoảng thời gian, ờ, theo như mình hiểu là không dài lắm, đúng hông? Thì, ờ, ờ, thì nó sẽ có nghĩa là nó sẽ làm cho, ờ, bạn cảm thấy hơi mất phương hướng đó. Lý do là tại vì là trong bất cứ một cái ngành nghề nào bạn làm, dù là bạn có thích hay không, thì nó cũng đòi hỏi một cái thời gian nhất định để bạn tích lũy những cái kinh nghiệm và kiến thức và sau đó thì giống như là ờ, giống như là từ từ nhân viên mà lên tới quản lý thì đó là một cái chặng đường khá là dài, đúng hông? Nhưng mà ở trong những cái mốc những cái mốc nhân viên đó nó có thể có nhân viên 1, nhân viên 2, chuyên viên 1, chuyên viên chẳng hạn, thì nó dài như vậy là để người ta có cái sự tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để người ta làm được những thứ lớn lao hơn. Thì có lẽ là, ờ, đâu đó do là bạn quá tài năng đi, ờ, bạn có nhiều cái cái hoài bão nữa, cho nên là nó nó nó bạn chưa có đi hết cái lộ trình đó là bạn đã có cái sự thay đổi rồi, cho nên là, ờ, có thể là nó chính là cái mà chưa có làm cho bạn nhìn thấy được những cái giá trị mà bạn tạo ra trong cái công việc của bạn đó. Ờm, thì cái, ờ, thì cái đề xuất đầu tiên của mình là nếu mà, ờ, lần tới nếu như mà bạn, ờ, có ý định là sẽ thay đổi công việc một lần nữa thì bạn hãy ngồi xuống và viết xuống những cái điều mà bạn đang rất là thích ở cái công việc này, những cái điều mà bạn đang không thích lắm ở công việc này và bạn thử, ờ, suy nghĩ xem là kế hoạch 3 năm tới 5 năm tới của bạn nó sẽ là những gì để bạn biết được là liệu là cố gắng tiếp ở đây nó có cho bạn được cái cảm xúc, cái cái thành quả mà bạn muốn hay không. Nếu như mà nó hông cho được bạn cái đó thì thay đổi là là bình thường, còn nếu mà nếu mà nó có khả năng, ờ, thì bạn hoàn toàn nên theo đuổi nó. Thì đây là cái đề xuất đầu tiên của mình nè, hông biết bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm. Đúng rồi! Ừm. Ừ, ừ, ừm. À, vậy ha? Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Hiểu. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ô kê, mình sẽ thử. Ô kê. A. Ô kê, ừ, mình thấy rất là hợp lý nha. Tại vì cái h cái đề xuất nó nó vừa tốt cho mình, mình có thể là look back lại cái những cái mà đ trước giờ mình đã làm nè và xem thử là thời gian tới mình có thể cố gắng đến đâu, ha? Ừm, cái này mình thấy cái này hay đó!
Ừm, có, rồi. Ừm, rất là mừng vì cái đề xuất, ờ, của mình nó nó phù hợp với bạn nè. Ờ, tiếp theo ha, thì, à, bên cạnh công việc á, thì, ờ, những cái mối quan hệ và cuộc sống trong cuộc sống nó cũng là một cái phần rất là lớn đối với mỗi con người. Cho nên là, ờ, cho cái, ờ, đề xuất thứ hai của mình á, thì bạn hãy thử lập ra một cái một cái danh sách những cái thứ mà quan trọng nhất với bạn trong cuộc sống, những cái mục tiêu của bạn trong cuộc sống coi sao. Tại vì á, à, cái mình, ờ, mình thấy là bạn đã từng cảm thấy hoang mang khi mà trao đổi với bạn bè về những vấn đề này, nhưng mà thực tế bạn ơi, là đâu có ai trên đời này mà mong muốn những điều giống nhau. Thì, ờ, sẽ có những điều na ná nhau như là, ờ, ai cũng muốn có rất nhiều tiền chẳng hạn đi, hay là ai cũng muốn, ờ, có được một cái người, ờ, bạn đồng hành, ờ, t ông trong cái, ơ, ờ, cuộc sống tình cảm đầy hạnh phúc chẳng hạn. Thì nhìn chung thì nó cũng ờ, thì ai cũng muốn những cái đó hết, nhưng nó nó chung chung lắm bạn ơi. Thì, ờ, thì nếu như mà bạn có thể lập ra được một cái danh sách những cái bạn muốn một cách chi tiết thì bạn sẽ biết được là, à, ô kê, đây mới là cái tôi muốn nè và tôi sẽ dành bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nguồn lực cho nó. <sniffs> Thì khi mà bạn đạt được những cái đó rồi á, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy là cuộc sống nó đáng sống hơn và ý nghĩa hơn là cứ trôi nổi lềnh bềnh theo những cái mong muốn của những người xung quanh. Thì bạn thấy sao về cái hướng này ha?
À. Ừm, ừm, ừm. À. Ừm. Hiểu rồi Đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ừm, ừm, mình Ừ. Ờ, mình thấy cái này hay á, kiểu như là, cũng có thể là một cái để cho mình định hướng được trong tương lai của mình á, là mình có thể phát triển đến đâu, ờ, làm những cái gì, thì để đạt được cái mục đích cuối á thì mình cần phải làm những cái gì, những cái gì. Thì lúc mà mình đã xác định rõ hơn thì mình thể làm theo những cái đó, thì cũng dựa vào đó là mình có thể đỡ hoang mang hơn nè. Với lại là mình cảm cũng cảm ơn rất là bạn cho bạn vì bạn đã cho mình hai cái định hướng. Đó là định hướng thứ nhất á là có thể nhìn lại những gì mà mình đã làm trong công việc đó, và cái định hướng thứ hai á là có thể định hướng được cho tương lai ha. Thì cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã đề xuất cho mình hai cái này nha!
Ừm, rồi, à, mình cũng, à, rất là mừng vì có cái cuộc, ờ, nói chuyện này với bạn, và, à, cũng vui vì những cái đề xuất của mình á là đã có thể cho bạn những góc nhìn mới hơn về về cái, ờ, cuộc sống cũng như là những cái định hướng tiếp theo. À, sau cùng nha, thì bạn cũng nên cân nhắc thêm cái nữa đó chính là kiểm tra sức khỏe tinh thần nha. Tại vì đôi khi á, có những cái vấn đề nó hổng nó hổng tới từ sự nghiệp, nó cũng hông tới về bạn bè mà nó chỉ đơn giản là một cái mất cân bằng, ờ, ờ, <smacks lips> gọi là, mất cân bằng những cái, ờ, ờ, chất dẫn truyền, ờ, thần kinh á ờ, đó, cho nên là cái này bạn cũng nên kiểm tra, nếu như mà nó đã kéo dài quá lâu và ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của bạn. Còn nếu như mà bạn xác định được là hông, đây hông phải là vấn đề thì hông sao. Đó, thì đó là một vài cái đề xuất của mình, cảm ơn bạn lắng nghe nha. Bye bye bạn!
Ừm. Về tinh thần, về mental health ha. Ừm. Ô kê. Ô kê. Rồi, rồi, ô kê, mình cảm ơn bạn. Mình chào bạn!